Ouais, ouais, ouais il est bien, il est bien il est bien perché comme on dit, mais mais j'adore, parce que moi je suis sur la même, heu, longueur d'onde quoi.
OK OK. Ouais OK.
Mmh mh. Et du coup, c'est pour ça, heu, moi que je préfère les les soirées entre heu, entre amis, heu. Et et qu'est-ce que tu fais par exemple pendant les les soirées en famille en général?
Heu, bah, en vrai, les soirées en en vrai, les soirées en en famille, c'est plutôt pour fêter des trucs, tu vois? Genre c'est l'anniversaire, Noël, heu, des trucs comme ça, mais tu as aussi des fois des tu sais des apéros à l'improviste.
Ouais, genre Noël tout ça? Mmh mh.
Bah, du coup, heu, c'est un peu classico, enfin, genre on se pose, heu, sur le canap, tu vois? Avec ah bah et ec heu, clairement. On se pose sur le canap, on parle un peu, heu, écoute, après s'il y a un apéro, on prend un apéro, s'il y a un repas, on prend le repas après, et après on aime bien se faire des petits jeux je sais pas en attendant le dessert, tu v ah ben ouais! On fait des petits jeux, ah oui, oui, oui, ah ouais, ouais, ouais! On joue c'est du genre c'est un petit une petite partie de Limite Limite tu vois? Genre t'es avec ta carte
Le classico de Madrid. D'accord. Ouais. D'accord. Ah tu fais des petits jeux toi en famille? Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah! Quoi tu joues à Limite Limite avec ta famille?
Allez oui oui oui!
Ah là c'est fou! Heu, là c'est un truc de fou ouais! Il est fou ouais, s c'est vraiment salé le serrano.
Ah c'est ah c'est fou en jouant là! <laughs> Ah elle est très, très salée hein. <laughs> Et oui, j'ai oui, j'ai d j'ai déjà commencé une partie
<laughs> Du coup, beh c'est fou de jouer à Limite Limite avec sa famille.
Ah ouais mais mec, heu, tu imagines toi?
D'accord, non mais parce que moi par exemple, jamais de la vie ça me viendrait à l'esprit de jouer à Limite Limite avec ma famille quoi. Ben non, heu, t oui vraiment tu vois? Heu, en général avec ma famille tu vois, je c'est pour ça que je disais ça qu'on est un peu plus authentique avec ses amis parce que moi je vais rester poli, heu, je vais pas dire de gros mots, heu, je vais être tu vois, heu?
Ah ouais, <chuckles> ah beh je comprends. <laughs> <laughs> Ouais. Ah beh, Il y a pas besoin de dire de gros mots non plus, mais c'est juste que, heu
Heu, Limite Limite, heu, c'est limite quand même.
c'est pas des gros mots. Ouais, c'est waouh, ouais.

Oui, j'imagine bien.
Mais j <laughs> te mec <laughs> ce qui peut être utile, ouais, pour, heu, pour tout type de des de de trucs type éclairage.
Parce qu'il peut être assez, heu, ass Exact. Exact, exact.
Mais ça dépend. Je sais que <clears throat> j'aimais bien, heu, à un moment quand j'étais, heu, au lycée et que je faisais plein de soirées avec des potes, heu, et j'aimais trop planifier des trucs. En fait, si tu veux, on avait un sorte de quartier général, on allait toujours chez le même, heu, le même mec
Mouais. D'accord.
et en gros on on s'éclatait, heu. C'est exactement ça ça, les parents sont cools, tu sais? Tu tu peux les appeler, heu, limite deux j deux deux heures après, heu, la maison elle est bouclée, heu, c'est c'est c'est fou, tu vois?
Oui, il y a toujours un mec chez qui on va tout le temps. C'est ça. Ouais, ouais, ouais, ouais. Non ça c'est ça c'est ça c'est vraiment fou, ça.
Et et pour le coup ouais, on commençait, heu, tranquillement avec un un apéritif, tu vois? Et puis après on commençait à déballer les PC, on les mettait en place.
Mouais.
Après on faisait des jeux de société, après on on faisait des jeux en rapport, heu ah ouais, non, mais des trucs, des ah ouais des bah, oh, ah beh, bien sûr! Évidemment!
Ah ouais, donc ça va! Des des tu faisais des bonnes petites soirées quand même, heu, tu es là, tout installé, heu Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais ouais. <snorts>
<laughs> OK, le fantôme de Mario. Tout à fait, mais ouais, non, c'est le genre de truc et c'est du ou c'était vraiment c'était vraiment cool, parce que c'était pour, heu, en p le pire, c'est que c'était vraiment n'importe quoi! C'était l'anniversaire d'un pote, on pouvait aller chez lui. C'était Halloween, on allait chez lui. C'était Noël, on allait chez lui. C'était nouvel an, on allait chez lui. C'était l'anniversaire de quelqu'un qui était pas de la famille, c'était chez lui. C'est c'est c'est c'est fou!
Ah oui, oui, oui, le fameux. Ouais. D'accord, ah ouais, donc en fait en fait, c'était, heu, vraiment tu passais, heu, ta vie en fait, chez cette personne, quoi, là, c'est vraiment, heu, c'est le quartier général, le fameux, heu, connu, heu, connu de tous, heu
Ah ouais! Mais quand je te dis que c'était le quartier général, c'était le quartier général, quoi! Pour le coup, ouais, c'est Ah ouais! Mais clairement c'est waouh, c'est fou, hein! C'est ouf, même le GPS à un moment il connaissait l'adresse, hein. Ça, pour le coup!
D'accord, OK, ah, c'est intéressant. Ah ouais? Ouais, c'est-à-dire, tu rentres, il fait: «OK c'est bon j'ai compris, allez on va là-bas, pas de souci». D'accord, OK. Ouais, bah, c'est ouais bah, ouais, non mais j'imagine.
Ah ouais c'est ça, voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Et puis, c'était cool, hein. Puis, qu'en fait, comme tu dis, il y a une beaucoup il y a une, heu, meilleure proximité entre tes potes, heu, que ta f que ta famille parce que, bah, en vrai, ouais, c'est tes potes, quoi, heu
Mais c'est sûr, c'est sûr quand tu fais des des c'est ça, heu, ta famille, bon, d déjà, en plus, tu la vois tu les vois moins en général que que tes amis. Tes amis tu les vois beaucoup bah, après tout dépend effectivement si tu habites avec ta mère, heu, et tes tes frères et sœurs, et voilà, tu les vois eux, mais ta famille, je veux dire, heu, famille, heu, oncles, heu heu, cousins, heu, tout ça, tu les vois un peu moins, tu vois?
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, un peu éloigné quoi. Ouais, bien sûr.
Donc, heu, donc c'est pour ça avec tes amis, tu as tu as une proximité qui est beaucoup plus importante.

Bah, oui.
Tant limite que le bus de la PS2, hein, heu, du coup, vraiment, c'est, heu, non, pour pour le coup, ouais, c'est vrai que c'est des jeux assez explicites mais c'est enfin, il y a toujours un
Ah ouais, le, heu <laughs> <laughs>
une manière d'y enfin, une manière différente de parler, heu, enfin, genre, c'est pas parce que c'est des gros mots au niveau des cartes que tu vas commencer à déblatérer des gros mots avec ta famille, à b <tsk> un petit peu, un petit peu polémique, des fois, ah je sais, ouais, des fois, ouais.
Mais c'est quand même des sujets plutôt sensibles. Un petit peu, il y a des trucs des fois, tu es pas
Après, ils sont pas très forts, hein, ils sont pas très forts à ce jeu.
D'accord, OK et heu ouais et et par ouais, on passe et parce que moi, par exemple, moi, je ouais, quand je suis avec ma famille, bon, c'est un peu ça. On va se poser sur le canapé, on va discuter: «Alors la vie elle est belle?» «Oui», heu: «Il fait beau aujourd'hui?» «Oui», «OK, très bien», «On mange?» «Oui», «OK, très bien», on mange ensuite pendant le repas: «Alors c'est bon?» «Oui, c'est bon.» «Tu as tu as bien mangé?» «Oui, j'ai bien mangé». Tu vois? C'est des trucs basiques, quoi.
Ouais, il font pas des blagues, heu, marrantes. Ah ouais, c'est embêtant un petit peu.
Bah, heu, c'est ce c'est classico, ouais, che c'est le classico, ouais, j'ai envie de dire mais alors qu'entre amis, là, on peut se faire du limite, limite, là, on peut on peut rigoler. Là, on peut s'envoyer des photos de, heu, de céréales avec des des images, heu, compromettantes.
Ouais, c'est du classico, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai d'un d'un de d'un trait, heu, fin et et délicat. Parmi les vues, il y avait, il y a il y avait, effectivement effectivement, bien sûr.
D'un Miel Pops, finalement, c'était un Miel Pops? Voilà, donc heu, <chuckles> des traits fins et délicats, oui, bien sûr.
Mmh, délicat, bien sûr. Une grande, bien sûr, aussi, hein.
Donc heu Voilà, donc heu Pictionary?
Et je ouais, des Pictionary, c'est possible aussi, tu vois? Ouais.
Ah! Le truc où tu dessines, là?

Pas tro ah oui oui, tu as vraiment même même, heu, tout ce qui crée enfin même toucher un stylo, je crois que tu peux pas, même trousse, heu
Ouais c'est ça, tu as pas le droit de fabriquer des trucs aussi, de créer des choses.
OK, OK.
Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça quand tu
Et c'est toute la journée ou c'est c'est une partie, heu
Ah c'est toute c'est de vendredi soir à samedi soir. C'est une journée entière.
OK, OK. Ah, OK d'accord OK. Ah oui la vache.
Ouais. Ah oui c'est non c'est c'est quelque chose, hein. C'est pas c'est pas c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Pa ça c'est assez c'est assez compliqué hein donc heu, donc voilà, mais hem, mais tu as, heu
Ah je savais pas que c'était tous les s tous les, heu tous les, heu, tout toutes les semaines.
Ouais mais mais justement en vrai c'est bien parce que, tu vois? C'est ce que je disais en fait ça ça rapproche un peu, heu, heu, et heu, ouais s s ça rapproche un peu et du coup, heu, c'est c'est ça qui ça va nous permettre de voilà. C'est ça, ça va nous permettre d'être avec notre famille ou potentiellement si jamais tu fais des shabbat entre amis, heu, les faire entre amis et et et et voilà et passer des moments, heu, du coup des petites soirées entre amis et tout, heu
Ouais, bien sûr. Ça te fait une déconnexion, ça te recentre avec les gens, ouais, ouais. C'est Il a dit rutu il y a des rituels, pendant, heu
Ah, c'est-à-dire?
Enfin, est-ce que vous avez des trucs préparés? Est-ce que, heu, ou je sais pas des petites cé p pas des cérémonies, mais tu sais? Des petites traditions à faire, heu
Ouais, bah, il y a la la bah, tu fais les les prières, les choses comme ça quoi. Tu as le les traditions après, ça va être d'avoir un grand repas, heu, tous les vendredis soir, on a un grand repas, heu, heu, voilà.
Ouais. OK, OK. OK, OK.
Généralement, on invite, heu, on invite des gens, heu, tous les tou toutes les semaines.
OK. Oh, c'est cool. Ah oui du coup tu peux ouais, tu vois beaucoup de gens, c'est cool ça.
Oh, ouais, non c'est très Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, en vrai c'est sympathique. Bon après, heu, d ça arrive aussi qu'on soit qu'entre entre nous en famille mais heu, mais en général, heu, en général, c'est des grands repas, c'est f assez festif, et cetera donc heu, donc c'est cool, tu vois? Le seul truc, c'est que tu as pas le droit de de cuisiner, et cetera donc le lendemain, c'est tu manges, heu, ce que tu as mangé la veille.
Ouais, bien sûr. Ouais. Bon un gros repas c'est pas compliqu ah oui, ah oui d'accord OK.
Tu as même pas le droit de faire réchauffer, donc heu Donc en général, on a une plaque qui est chauffante et qui chauffe tout le temps.
Ah ouais OK, OK.
Mmh mh et hem, et du coup, toi, heu, qu'est-ce que tu fais, heu, entre amis, heu, pendant tes petites soirées, heu, les soirées mondaines?
Bah, j'uti j'utilise de l'électricité.